Wah, berat ini. Terus, Kak, terus? <chuckles>
<chuckles> Jadi, eee, ini mungkin dari awal kita pacaran ya, gitu. Eee, jadi pas awal pacaran itu sendiri gitu, suamiku tuh selalu main aman. Kayak, kan kalau misalnya dalam hubungan pacaran tuh biasanya laki-laki tuh yang agak agresif kan, kayak ngambil manuver, eee, kirim makanan, atau nggak kirim baju, beliin ini, itu. Nah, suamiku tuh tidak, mainnya tuh harus dipancing dulu. Kayak, eee, harus dikasih kode-kode terus baru dikasih kode pun agak lama, meresponnya tuh agak cukup lama.
Boleh boleh boleh. Mhm. Wah. Oke. Mhm. <chuckles> Kurang sensitif. Oke.
Betul betul. <laughs> Nah, sampai bahkan ya, aku tuh kayak gregetan banget tapi gemes ya kayak, "ih!" Gitu kan. "Ayo dong, ayo!" Gitu, kan. Kayak, eee, apa nih, gitu, apa yang menyebabkan kamu tuh nggak mau tuh, kenapa, gitu. Dan, sa bahkan kayak waktu pas nembak, eee, po proses menem penembakan itu loh, kayak menyatakan cinta, kita bilang, iya, gitu kan, itu tuh malah aku duluan yang mengkonfirmasi. <chuckles>
<chuckles> Mhm. Menyatakan cinta, oke. Wah! Luar biasa, nih, cukup agresif ternyata, ya, dari pihak e wanitanya nih ya, boleh dibilang yang lebih dominan, atau jangan-jangan ini, eee, alfa nih ya, boleh termasuk, eee, alfa juga jangan-jangan, nih?
<laughs> <laughs> Wah! Dibilang alfa tuh aku nggak pernah mau dibilang alfa, tapi mungkin aku bisa dibilang, eee, beta ya, lebih, e apa ya, yang di bawah alfa tuh. Pokoknya dia tuh memang punya, eee, rasa pengen kepemimpinan, tapi nggak terlalu tertarik untuk jadi seorang pemimpin, gitu kan.
Dominan. Hmm. B+ mungkin, ya? <laughs> Mendekati A, mendekati alfa. <chuckles> Oke, terus terus Kak, terkait bahasa cinta, gimana?
<laughs> I itu nilai, mungkin. Nah, terus ak akhirnya aku mengkonfirmasi kayak, "Sebenernya tuh kamu ngapain sih deketin aku? Apakah kamu memang punya perasaan atau enggak?" Karena kayak, waktu itu aku berpikir kayak <chuckles> kayak aku berpikir kayak aduh, eee, maksudnya cepetan deh gitu, mau mau mau mau bareng-bareng atau enggak? Kalau enggak aku mau cari yang lain, gitu. Waktu itu aku pikirnya gitu. <chuckles>
<chuckles> To the point, nih. Eh! Wih. <tsk> Mantep banget itu, kayaknya udah ada yang ngantri jangan-jangan, tuh. Makanya kayaknya dikejar target banget, "Ayo, mau enggak nih?" Kalau enggak mau udah, lanjut lagi sama yang lain, gitu, ya? Mantep banget, Kak. Oke, terus?
<laughs> <laughs> Enggak ya enggak ya, gitu. Nah, terus akhirnya baru, suami aku tuh baru ngeh, ternyata memang aku tuh suka sama dia, gitu. Jadi, kayak aku kayak berpikir bahkan aku sempet nanya kayak "Kenapa sih dulu kamu nggak mau nembak aku duluan?" Aku aku nanya gitu ya pas aku jadi suami istri, ya. Terus dia bilang, "Aku tuh kurang yakin, kalau kamu tuh suka sama aku." Dalam hati, "Kurang yakin apa?" Aku bilang. "Aku sem seminggu sekali mau kamu apelin, itu kayak buang-buang waktu." Aku bilang waktu itu, gitu, sih.
Mhm. Hmm. Hmm, terus dia jawab? Mhm. <laughs> Mhm.